Benar, tapi Kakak habis makan itu tuh kayak ada ini nggak? Ada, efek gitu gak, alergi atau apa gitu mual perutnya gimana gitu ada nggak?
Apa? <chuckles> Enggak sih, kebetulan aman-aman aja, cuman pikiran aku aja yang jadi berpikir kayak, wah, aku jadi nyobain kodok gimana ya ini. Aku juga sempet khawatir kan takutnya ada alergi. Setelah berhari-hari, ya ma aman-aman aja sih badan aku.
Mmm. Mhm. Mhm. Untung aja ya. Untung aja gak alergi gitu. Ada lagi nggak, yang atasnya kodok nih apa nih yang lebih ekstrim? Tadi katanya ada yang dari biasa sampai level ekstrim banget nih, apa
Mhm. Iya. Oh, iya. Ada. Nah, aku waktu itu pernah coba waktu lagi berpergian di Kalimantan Barat.
Mhm.
Di Kutai Timur nama daerahnya. Kan kalau di Kalimantan Barat itu terkenal masih banyak hutan belantara ya, dan ada suku Dayak juga kan di sana. Kebetulan aku baru kenalan nih sama warga lokal di sana, teman aku sih, tapi teman baru kenal gitu loh. Nah dia ini asli suku Dayak, terus dia itu rekomendasiin aku untuk pergi ke rumah pamannya, kebetulan pamannya itu salah satu tetua suku di situ, jadi aku masuk ke sedikit sih ke pelataran hutan, eee, Kalimantan itu, emang suasananya gelap banget. Iya, masuk hutan.
Oke. Iya, mhm. Heeh, betul betul. Mhm. Heeh. Masuk hutan gitu? Oh, o tapi ini enggak, penerangannya gimana Kak? Cahaya atau gimana gitu?
Kami pakai lampu petromaks, kamu tahu petromaks kan? Yang disinari pakai cahaya api dan pakai minyak tanah. Iya di sana tuh masih pakai itu kan, akhirnya kami sampai ke rumah pamannya dan ternyata pamannya itu lagi masak. Terus, kami <clears throat> iya, lagi masak.
Iya, mhm, tau, oke. Oh. Lagi masak sampai sana. Oh, pamannya rumahnya dalam hutannya gitu Kak berarti?